Äh, du, ich hab mal 'ne Frage. Wie baust du denn eigentlich Nähe auf, wenn du eine Geschichte erzählst?
Hm, das ist ganz schön spannend. Beim Geschichte erzählen kann man natürlich verschiedene Dinge mit einbauen, die irgendwie diese Nähe erzeugen, sodass der andere der Zuhörer sich irgendwie da mitgenommen fühlt und eben auch merkt, ja, da die Aufmerksamkeit kommt und und ich will jetzt wirklich mehr wissen. Hm, ich denke so, für 'n 1. Einstieg ist es immer cool, wenn man irgendwie so 'nen, äh etwas offenlässt erst mal, ne? Wo wo so 'ne Frage ist eben ah, einerseits, es darf konkret sein, dass man direkt sich was vorstellen kann, und andererseits auch noch etwas offen sein, wo man sagt: „Okay, ich will aber wissen, was jetzt wirklich dahintersteckt.“ Überlege grad, ob ich 'n Beispiel erzählen kann. Ähm ich also ich persönlich, ich erzähle gerne Geschichten aus der Bibel, ähm, und meinen Kindern zum Beispiel, erzähle ich sehr gerne Geschichten aus der Bibel. Und dann versuche ich halt immer, 'ne Verbindung irgendwie zu deren Lebensrealität herzustellen. Dass ich sage, ähm irgendwie etwas, was die sich vorstellen können, ähm. Der Abraham, der in 'nem Zelt wohnt und irgendwie mit seinen Schafen und dann erinnere ich die Kinder daran, wann sie halt Schafe gesehen haben und so, um dieses um das greifbar zu machen. Das wär so meine 1. meine 1. Idee.
Ja, das hört sich schon mal gut an, wenn man da auch immer so die Persönlichkeit des Zuhörenden mit einbindet, weil ich glaube, das schafft dann deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ähm, hast du da, ähm, auch 'ne bestimmte Struktur, wie du 'ne Geschichte anfängst oder ist das immer so 'n bisschen unterschiedlich?
Hm. Ja, es gibt natürlich erstmal so die Fakten, die man mit einbauen muss, also wo wo man sagt, okay, ich brauch 'ne Vorstellung als Zuhörer über die Person. Wer ist das? Über wo D Die die Situation, das Umfeld. Über wann, äh, wenn ich jetzt einmal bei der Bibelgeschichte bleibe, dass ich sage, hey Abraham, okay, das war vor 3.500 Jahren so. Das waren Nomaden, und das ist irgendwie so, ähm Steppenlandschaft und und so, dass das irgendwie anschaulich wird mit da wachsen halt nur 'n paar trockene Gräser und, äh, so dass man sich das vorstellen kann. Das ist einmal so irgendwie dieses Setting greifbar zu machen. Ähm, und dann natürlich, wenn's dann drum geht, in die Geschichte einzuführen, dass man so dieses Drama eben langsam aufbaut, dass man merkt ja irgendwann, Geschichten sind spannend, wenn's 'n Konflikt gibt, ne, wenn's irgendwo 'n Knackpunkt gibt. Irgendwas geht schief. Irgend es muss 'n Problem gelöst werden. Ähm, Beispiel Abraham, ja, er hat halt keine Kinder. So, und das ist dramatisch. Und wenn man dann sagt, und dann war er 70, und dann wird er noch älter, und dann ist er 90, und dann ist er 100, und er hat immer noch kein Kind. Und das kann man natürlich steigern und steigern. Ähm, und das können jetzt grade ich bleibe mal einfach bei dem das können sich meine Kinder natürlich sehr gut vorstellen, ähm, die ja Familienleben ganz, ganz echt erleben, dass man dann irgendwann, äh, sich denkt, ja, das wird natürlich nie was. So, und das das, äh, ist dann sehr, sehr greifbar. Und dann wenn man dann so drin ist in diesem in dieser Traurigkeit auch, die da herrscht oder Verzweiflung oder Ratlosigkeit, ja, dass man diese Gefühle lebendig macht, eben nicht nur zu sagen, und er war ratlos, sondern zu sagen quasi, w wie drückt sich dieses Gefühl aus? Dass er sagt, ja und, jeden Abend saß er vor dem Zelt und schaut in den Himmel. Und und sie schaut sich die Sterne an und träumt davon von einer großen Familie und weiß aber aber dann fällt sein Kopf wieder nach unten und er sieht wieder, ja, ich bin ja doch alleine. Also so sobald das, äh, körperlich wird sozusagen, ähm, wird es nachvollziehbar auch für den Zuhörer.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wie du dann die Geschichte erzählst. Und dann, wenn du, ähm, die Leute sozusagen gehookt hast, sagt man ja heutzutage, dass du die dann auch durch solchen Spannungsbögen, ähm, beibehältst, ähm, nutzt du dann in irgendeiner Weise noch mal Pausen oder Körpersprache, um eventuell die Spannung aufzubauen und somit auch die Nähe im Gespräch weiter aufzubauen?
Mhm. Das kommt schon auch auf die Situation an, wie sehr ich dann eben versuche, auch mit der Stimme zu arbeiten oder mit Pausen zu arbeiten. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, mit den Kindern zu Hause, ähm 'ne Geschichte zu erzählen, dann grade bei Kleinkindern, da darf man ja übertreiben. Also da darf man ja groß groß werden, i auch in der Gestik im Gestikulieren und irgendwie das bildhaft machen. Aber das darf man eigentlich immer, wenn ich jetzt grad so drüber nachdenke. Äh, es ist eigentlich, jeder Mensch mag das gern und es fällt leichter, aufmerksam zu bleiben, wenn wenn halt viel von dem Erzähler, wenn er sich viel hineingibt in die Geschichte so. Ähm, denke jetzt an andere Situationen auf einer Bühne, ähm jetzt also irgendwie vor einer Gemeinde oder, ähm, vor einer Versammlung zu erzählen, dann versucht man möglicherweise oder versuche ich auch irgendwie bisschen professioneller vielleicht zu sein im Erzählen. Aber andererseits, die Nähe kommt ja dann, wenn ich dieses professionellen Modus verlasse und eben die Persönlichkeit reinbringe und eben genau dieses menschliche, körperliche rüberbringe, ne, sodass jeder das mitfühlen kann. So dass man eben nicht mehr sagt, ich höre jetzt da einem Profi zu, sondern dass man sagt, okay, ich erlebe da gerade eine Geschichte. Das ist ja das, was ich erreichen möchte. Und da ist es sehr w wertvoll, die Pausen im richtigen Moment zu setzen. Das ist zum Beispiel, also wir haben ja ein gewisses Muster, wenn wir Sätze hören, d dass wir 'ne Erwartung haben, man hört den Satz anfangen und man hat schon als Zuhörer 'ne innere Erwartung, wie der Satz zu Ende gebracht wird. Und wenn dann mitten im Reden, während man grade mitten in einer Phrase ist und dann beginnt weißt du, jetzt habe ich einfach 'ne Pause gemacht und du denkst dir, Moment, der Satz war doch noch nicht zu Ende. Und dann beginnt man man und bringt es nicht zu Ende und und dann ist diese Spannung. Die Kunst ist dann, das im richtigen Moment zu machen, sodass es auch wirklich zur Geschichte passt. Das kann schon sehr viel Drama mit reinbringen und sehr viel, ähm, die Zuhörer fesseln.
Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Habe ich auch gerade so 'n bisschen selber gemerkt. Ich glaube, sowas hilft dann ja auch wahrscheinlich und gerade Leute, die f wenn man auf 'ner Bühne redet, da hat man ja eher keine persönliche Bindung, dass man dann die Leute nun mal mehr bindet, weil es ist ja schwierig, wenn man jetzt, äh, vor 'ner Gemeinde spricht, wo meinetwegen 50 oder 60 Leute sind, wirklich zu jedem 'ne persönliche Bindung in dem Moment aufzubauen und die in die Rede mit einzubeziehen. Ähm, da kann das auf jeden Fall, glaube ich, schon, ähm, sehr, sehr gut helfen. Ähm, wie ausführlich erzählst du denn deine Geschichten? Bist du da eher, dass du sagst, du möchtest lieber schnell auf den Punkt kommen oder doch schön ausschmücken? Was bist du da für 'n Typ?
Hm. Ja. Ähm, al als 1. sage ich auch wieder: „Kommt drauf an.“ Als 2. sage ich dann aber doch: „Ja, was bin ich für 'n Typ?“ Ich habe schon gerne noch Details in Petto. Ja, also ich sage: „Ich kann die Geschichte noch mal ausschmücken.“ Ich kann da noch mal ja, nicht unbedingt was dazu erfinden, aber eben doch es noch 'n bisschen lebendiger machen. Also, wenn man, äh, jetzt zum Beispiel sagt: „Ja, und dann ist halt die Sarah, Abrahams Frau, im Zelt und sie hört das, dass, äh, gesagt wird: Ja, du wirst 'n Kind haben. Und dann lacht sie und denkt sich: ‚Pff, ich bin 90, natürlich kriege ich kein Kind.‘ Ähm, und die Magd, die mit in der Küche ist und grade die Teller abwäscht, die guckt auch schon ganz irritiert auf die Sarah und denkt sich: ‚Ja, ja, du alte Schachtel, ähm, schau mal mich an, ich bin noch voll im Saft.‘“ So, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Ich glaube, sonst wird's unangemessen für die unser Gespräch. Ähm, die F Magd habe ich jetzt dazu erfunden. Die die wird ja nicht erzählt. Aber mit de mit der Magd kriegt man halt sofort einfach noch 'ne Dimension mit rein. Und das mache ich schon sehr, sehr gerne. Zusätzliche Personen, zusätzliche Charaktere bringen einfach mehr Vielschichtigkeit in eine Geschichte. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt und das macht übrigens, äh, Disney zum Beispiel auch sehr, sehr erfolgreich in den Filmen, falls dir das falls du mal was gesehen hast, sodass diese kleinen side characters Neben Nebenrollen, meistens irgendwie kleine Tierchen oder so dass die total viel Witz einfach noch mal mit reinbringen, zusätzlichen 'n 'ne zusätzliche Perspektive. Hm, vielleicht habe ich mir das daher auch so 'n bisschen abgeguckt.
Ja, ich glaube, das kennt man gerade aus der Kindheit, da waren das meistens auch, ähm, die sehr beliebten Charaktere. Wahrscheinlich, weil die nicht so ernsthaft mit der Konfrontation, meistens, ähm mit dem Konflikt in der Geschichte konfrontiert waren, sondern einfach frei agiert haben. Ähm, ich glaube, das ist echt 'ne coole Methode, um die Geschichte aufzulockern, um da vielleicht noch mal auch, ähm, auf 'ne elegante Methode seine eigene Meinung zu 'ner erzählten Geschichte reinzubringen. Und ich glaube, das bringt dann ja auch mehr Authentizität, was du gesagt hast, dass man halt se man selber bleiben sollte beim Ich glaube, das ist echt 'n guter Tipp mit dem 3. Charakter und es ist ja auch was was die, ähm was die Geschichte abwechslungsreich macht, weil die Geschichte von Abraham, ähm, die kennt man ja so im groben Ablauf d oder beziehungsweise die in der Gemeinde kennen die wahrscheinlich im groben Ablauf und wenn man da immer so was drin hat, kann das auf jeden Fall die Spannung ef erzeugen. Das ist auf jeden Fall 'n sehr guter Tipp von dir, finde ich. D auf den man auch gar nicht so so einfach von alleine kommt, einfach so was hinzuzufügen. Ähm, jetzt hast du ja viel von Geschichten erzählt, die halt in der Bibel stattfinden. Ähm, hast du dann auch irgendwie Momente, wo du Geschichten aus deinem Privatleben erzählst oder ja.
Hm. Sicherlich, äh, man möchte auch ab und zu gerne über sich selbst, <chuckles> etwas erzählen oder eine eine Erfahrung teilen, mit Menschen. Ähm. Und da ist es 'n Stück weit bei mir zumindest und vielleicht geht's dir oder auch anderen ähnlich. Da ist es weniger reflektiert, weil man ja das erzählt, was man tatsächlich selbst erlebt hat. Und dann steckt man ja tatsächlich drin in den Emotionen. Die die sind ja dann wirklich lebendig, wenn man das erzählt, weil man's qu beim Selbst-noch-mal-erzählen quasi wie, als würde man's selbst nochmal erleben. Und man nimmt dann ganz automatisch den Zuhörer eigentlich mit hinein in die Szene. Da ist ja dann zum Beispiel, man wechselt plötzlich ins Präsens, obwohl man ja etwas Vergangenes erzählt, ja? Zu sagen: „Oh, ich war übrigens, ähm, letzte Woche auf dem Weg zur Arbeit am Bahnhof“ „Und als ich da so auf den Bahnsteig laufe, sehe ich wieder oben an der Anzeige 20 Minuten Verspätung.“ Ja? Und sofort ist man eben mitten in der Situation, und es ist nicht 'ne Nacherzählung, sondern man ist einfach quasi wie live dabei. Man ist dann quasi live dabei. Und das ist halt dieses, äh, narrative Präsens. Das ist zum Beispiel so 'ne Sache ich glaube, das passiert vielen Menschen, wenn sie 'ne eigene Erfahrung erzählen, dass man dann so direkt sich verbunden fühlt und einfach so 'ne Nähe entsteht, in dem Geschichteerzählen und Geschichtehören.
Das ist ja auch wieder ein sehr interessantes Beispiel mit den Zeitformen, dass man wie man damit spielt, das das hört sich ja auch cool an, und ich kann mir schon vorstellen, dass da dieser Zeit gerade dieser dieser Wechsel der Zeitform auch unterbewusst wahrscheinlich bei den Zuhörern noch mal, ähm, mehr mehr Konzentration und vielleicht auch mehr sich-in-die-Geschichte-reinfinden ist auf jeden Fall auch das ist auf jeden Fall auch echt was, was man sich merken sollte, meiner Meinung nach. Ähm, hast du sonst, wenn jetzt jemand kommt, zu dir und sagt: „Oh, ich ich erlebe eigentlich voll viel cooles in meinem Leben? Ähm, ich mag das voll, wenn meine Freunde was erzählen. Ich höre da voll gern zu, aber irgendwie habe ich das so, wenn ich was erzähle, dann ist immer nur so 'n betretenes und eher so 'n höfliches Zuhören und man kann das gar nicht so fesselnd erzählen.“ Was wären denn dann was würdest du 'ner Person achten, worauf s ähm, sagen, worauf sollte diese Person achten?
Hm. Ja. Mhm. Also grad in der Situation, die du jetzt beschreibst, dass es in so 'nem Freundeskreis ist da ist ja dann auch oft so mehrere Menschen, jeder will irgendwie was erzählen. Es der Ball springt immer so von einem zum anderen. Da hat man ja nicht so die Grundvoraussetzung von: „Die anderen hören mir jetzt lange zu und ich kann 'ne Geschichte richtig aufbauen.“ Da ist es ja eher so, dass man i irgendwie schnell zum Punkt kommen muss, ähm, schnell die Spannung bringen muss. Und da ist eigentlich das weniger ist mehr dann in so 'ner Situation, dass man sagt: „Zu viele Details, das kann eben doch eher abschrecken.“ Das führt dann dazu, dass man irgendwie sagt: „Hey, wa wovon erzählst du eigentlich grade im Moment mal. Das interessiert mich doch gar nicht.“ Sondern man will dann wissen: „Okay, was hat das mit mir zu tun? Warum erzählst du mir das?“ Und es entsteht dann hauptsächlich das Interesse, wenn's eben emotional ist. Wenn man's sch sagt: „Okay ich erzähle das jetzt, weil das irgendwie emotional etwas mir bedeutet. Und wenn ich's schaffe, dass der andere die Emotionen nachvollziehen kann, dann dann ist die Aufmerksamkeit auch da.“ Und alles andere drumherum, ob das Auto jetzt rot oder grün oder blau war, das interessiert wahrscheinlich keinen. Ähm, und ob jetzt irgendwie beim Bäcker grade, äh, der Kaffee oder der Espresso rauskam wenn's nix mit der wirklichen Geschichte zu tun hat, kann man auch das irgendwie getrost mal weglassen. Sondern dann halt wirklich sagen: „Ähm, und mir fiel die Kinnlade runter, so als ich gesehen habe, dass der Schaffner tatsächlich uns nicht einsteigen lässt,“ was auch immer. Also so dass es halt dass die Leute sofort, ähm, das mitfühlen können. Das ist so, glaube ich, das Wichtigste in so 'ner Situation.
Ja, das das ist, glaube ich, wichtig zu beachten, dass man auch aufpassen muss, ob man jetzt so wirklich 'n Redner ist oder eher in 'nem Gespräch ist mit mehreren Leuten, wo sich dann schon so 'n bisschen die Gesprächsanteile sozusagen so 'n so 'n bisschen drum gekämpft wird, jetzt im Unterbewusstsein wahrscheinlich. Ähm, ja, ich danke auf jeden Fall sehr, dass du da, äh, mit deine Erfahrungen geteilt hast. Ähm, es war sehr lehrreich.
Ja. Danke dir auch.